Но, а вот уже большинство всё-таки подсело. И вот, мне кажется, вот они нас еще, да ну, <grunts> очень много вот этих блогеров, которые вот тоже, они же манипулируют нашим сознанием. Они же тоже делают специально контент, чтобы мы вот, э, смотрели. Да, то есть, там по-разному бывает. Вот бывает, что они показывают там идеальную какую-то жизнь: идеальная квартира, идеальный муж, идеальные дети, и мы потом считаем себя какими-то ущербными, да.
М. Да, м. М. Ну, конечно, да. Мгм. <laughs> Точно.
Ну, они же показывают тоже неправду. А. Бывает наоборот, они, э, вот, м м м, да, дурочка из себя делают. Да, вот дело какого-то, я не знаю, вот, э, какого-то такого вот: "Ну вот я такой там, я там в селе живу. Я" Ну, они специально там берут какой-то дом полуразваленный, туда едут, да, и делают вид, что они там, ну, вот там есть вот одна такая украинская блогер Дианка. А, она там уже миллионер, она вот постоянно, да, вот, э, ап <grunts> а где-то взяла этот дом такой какой-то пор полуразваленный, делает из себя какого-то, я не знаю, фрика, да Она вот показывает видео, как она там и в туалете, ну, всё вот это.
Да. Понятное дело, а То есть они м, показывают то, что продаётся. Да. Мгм. Мгм. У <chuckles> Мгм. А, серьёзно? Как это как? Ка нету нормального унитаза- под кустик идёт? То есть прям такого уровня?
Да. Ну, типа такого, да, там какой-то деревянный туалет в сем ну, в селе. И, а люди верят, а а она себе там уже квартир накупила, вот они деньги ей шлют, то есть, ну, и залетает этот контент тоже.
<laughs> Серьёзно, чтобы помочь ей?
Да, вот она же так плохо живет, вот это да, там, ну, в таких условиях. Она специально, я не знаю, м, возможно, это был, а, был раньше ее дом, но вряд ли, конечно. Ну вот они она специально, да, она тоже, а, продумала вот, а людям тоже нравится посмотреть вот такого человека, который где-то в селе, вот какой-то там без этого. Ну
Мгм. Мгм. Что-то новенькое, да.
Да да, надоел этот уже успешный успех. А вот сейчас люди тоже, а, манипулируют таким. Вот то есть сначала манипулировали вот этим успешным успехом, теперь наоборот, манипулируют какими-то вот, э, там развалинами, да. То есть, э
<laughs> Мгм. Да, бедные, несчастные.

Ну смотри, как бы если вот, допустим, если продолжу твою мысль о том, что сейчас вот раньше было терпение смотреть сериалы по 40 серий. То есть, действительно, те, кто производит эти сериалы, компании, все киностудии, они, по сути, эту идею поняли. Сейчас есть очень много коротких сериалов. То есть это действительно какая-то новая мода на короткие сериалы, да, где максимум 2 сезона, обычно 1. Вот что ты об этом думаешь?
Мгм. М-да. М-да. Мгм. Да-да-да. Ну, я такое, ты знаешь, ну, в лю конечно же, вот эти, э, режиссёры, да? Ну, смотри, они же должны подстроиться под, так сказать, время, которое сейчас есть, да? Если уже никто не хочет смотреть из-за этих коротких роликов длинные там сериалы, ну что делать, надо делать короткие получается, да?
Да. Да. Всё ради денег, да. Это не от доброты душевной. <chuckles>
Ну и, конечно. Да, это ж не по потому, что они такие добрые, сказали: "Ой, это надо сде". Они уже так такие бедные, вот, э, поломали себе психику этими короткими роликами, давайте им сделаем, э, вот это. Нет, конечно же. Ну, и они они они же хотят денег.
Да. <laughs>
М. Поэтому, м-да.
Конечно же. Ну, в принципе, имеют на это право. Это их работа. Так что к да.
Конечно, но это не плохо, это нормально. Ну, все хотят денег, я тоже хочу денег. Это же, ну, естественное з желание вообще-то, и да. Э, а, а
Да. Понятное дело. Ну это ну да, действительно. То есть раньше вот были вот эти сериалы, э, как же называется, "Анатомия Грея" и какие-то ла латинские сериалы, где там было по 40 сезонов, которые по сути одно и то же. Всё только разные, может быть, разные актёры, разные персонажи. Вот это сегодня уже не работает, да?
О, это вообще да. Мгм.